Pendidikan sama sekali nggak, Kak, eee, tapi kalau pekerjaanku sebelumnya mungkin sedikit. Jadi karena pekerjaanku sebelumnya itu kan, eee, dibidang bahasa, jadi ini tuh juga bidang bahasa, jadi lebih iya jadi sedikit lah. Iya.
Mmm. Bahasa juga, oke. Masih sejalan ya? Mmm, oke. Nah, momen yang bikin Kakak tumbuh tuh akhirnya dimananya nih, Kak, waktu itu, Kak?
Awalnya tuh kayak aku tuh, eee, kerja itu bukan terpaksa ya, Kak, cuma kayak ngerasa ini nggak ada pilihan lain. Jadi aku harus ngerjain ini semaksimal mungkin gitu kalau bisa jangan sampai ya kepepet the the power of kepepet itu beneran berlaku buat aku, Kak Jadi ya.
Mhm mhm. Kepepet ya Kak? Mhm. <chuckles> Pada saat itu, Kak, boleh tau kejadiannya kapan tuh, Kak? Berapa tahun yang lalu?
Mmm, 10 tahun yang lalu kali, Kak.
Wah, 10 tahun yang lalu dan Kakak masih ingat detail ya. Oke, boleh lagi, Kak, diceritain lagi, Kak?
Iya. Iya, karena itu titik balik aku merasakan, "Oh ternyata pekerjaan" jadi itu tuh kerjaannya online kan, Kak. Nah, sejak itu tuh, aku sudah tidak, eee, berharap lagi dengan pekerjaan offline, Kak. Karena aku ngerasa banyak ya karena aku ngerasa banyak, eee, manfaat sih yang aku a dapet dari pekerjaan online ini selain dari
Mhm. Offline ya, Kak. Iya iya. Online. Ternyata di online juga banyak kesempatan ya, Kak. Bahkan dibandingkan yang offline ya?
Iya? Betul. Betul. Dan jadi dari pekerjaan online ini aku dapet banyak kayak, eee, pertemanan dengan orang dari negara lain. Terus, aku dapet penghasilan yang jauh lebih baik, Kak, karena dengan, eee, sistem pembayaran yang berbeda kan, Kak, eee, berbeda dengan Indonesia. Terus aku bisa, eee, bekerja dari rumah, terus aku bisa menggunakan pakaian apa saja senyamanku jadi nggak ada aturan <chuckles> Betul, benar. Dari pakaian iya dan itu aku makanya kenapa itu Kakak bilang tadi, "Kok inget banget ya padahal udah 10 tahun?" Karena itu juga yang akhirnya membangun, eee, portfolio di LinkedIn-ku kak. Jadi sekarang pun
Oke. Baik, menarik nih. Wah, keren. Mhm, bener. Wah. Oke. <chuckles> Heeh, fleksibel dari waktu, dari pakaian semuanya ya, Kak. Nah. Mhm. Wah, menarik. Mhm.
Heeh, jadi sekarang pun te ya LinkedIn-ku tuh aku, eee, tidak ibaratnya jarang-jaranglah kayak melamar pekerjaan di LinkedIn tapi kadang-kadang ada 1 2 orang yang kayak menghubungi, Kak, kek nawarin pekerjaan.
Mhm. Oke, justru dapat penawaran yang menarik sih, Kak. Wow. Nah, oh iya
Benar. Iya, padahal aku nggak pernah terbayang sebelumnya kalau aku kerja di tempat yang sama, Kak <chuckles>
Oke. Nah, tadi flashback ke yang tadi ya, Kak, ya. Kakak search di Google ya tentang pekerjaan itu. Nah, langkah konkrit apa tuh yang Kakak ambil waktu itu, Kak?
Ya. Ya.